É. Eh, porque assim, eh, dormir bem é essencial, né, pra recuperar o corpo, a mente e também pra pra própria motivação mesmo, eh, ainda mais quando você se sente com esse cansaço aí, acumulado, né, como disse lá no começo muitas vezes isso acaba virando mesmo uma bola de neve e você não vai percebendo, o tempo vai passando e, né, e as coisas agora quando você vai dormir assim, eu tenho eu tenho algumas dicas de preparar o corpo mesmo pra dormir, eh, que eu diria pra relaxar sabe, que eu eu acredito que se você consegue pelo menos parar de trabalhar em tempo hábil, ah, o qual você consiga ir dormir, não sei se é mais cedo, mas dormir com um pouco mais de qualidade, eh, começa a desacelerar 1h antes, tá? Geralmente quando você pensar: "Ai eu tenho uma eu vou dormir às 22h.", eu não sei qual horário exatamente, né, porque pelo jeito é bem flexível, mas assim 1h antes de dormir, eh começa a colocar as luzes mais baixas tá, tenta não não ficar vendo assim notícias ou redes sociais, pode ser meio estressante, alguma notícia que pode, sabe de repente despertar muito ali, evitar o celular mesmo, coloca no modo noturno, eu sei que às vezes tem gente, eh, eu não sei como que é a relação sua com a sua família, mas às vezes a família só tem tempo de falar tarde da noite, e dá uma paradinha, fala: "Olha, não, agora eu realmente preciso descansar." e coloca no modo noturno ali pra você poder, eh, p ter, né, o realmente esse tempo de se desligar, porque às vezes as pessoas vão pra cama já ainda tão aceleradas até com o telefone na mão, e fica ali e acaba acaba levando mais tempo e só uma cu uma realidade de muita gente, né. Então normal.
Sim. Aham, certo. Hum. Aham. Aham. Sim. É. É verdade, não, eh, porque eu acho que é você descreveu muito bem assim <chuckles> a minha realidade, porque o o celular acaba sendo um pouco do vilão mesmo ali porque é, assim é é uma dopamina super rápida ali, é você, eh, às vezes tá cansado então quer só, simplesmente só ficar olhando lá sem pensar muita coisa. Como eu trabalho muito com com a mente, né, tem que estudar, tem que trabalhar, olhar para o computador, né, então isso realmente cansa bastante, né, e eu acho que um dos vilões tem sido isso mesmo, assim, ah, utilizar muito as telas momentos antes de dormir ou às vezes até indo com o celular pra cama, sabe, então, eu acho que esse ponto que você mencionou, eu acho que é é é importante eu rever mesmo, as atitudes.
Exato. Muito, o tempo todo pelo jeito.